Здравствуйте. А у меня такой к вам вопрос. Вы когда-нибудь пытались договориться о скидке? Как это прошло? Вы есть у вас какие-то примеры?
Здравствуйте. Мгм. Да, есть. <laughs> Э, да, можно рассказать. Э, и но я жила в Израиле 10 лет, вот. И и там вот эта вот культура договариваться о деньгах, э, она как бы витает в воздухе, вот. Да, и если там идешь, например, на рынок, там поторговаться- это как бы, ну, самое то. <laughs>
Ну-ка интересно, расскажите. О, ничего себе. Да? Мгм. М, ну, то есть это часть культуры, да? А, поторговаться?
Ну. Да. Да. Там вообще люди любят разговаривать о деньгах, э, как в многих культурах- это считается как бы немножко постыдным, допустим, в России, например. Но в Израиле они очень любят поговорить про деньги. И тем более, если идёшь на рынок, э, там ожидается вот эта вот игра. <chuckles>
М. О. Как интересно. <chuckles> Не слыша не слышала такого вообще. Игра даже. <chuckles>
Ну да. То есть тебе говорят Да, тебе говорят одну цену, но ты как бы пытаешься её, естественно, снизить, и ты говоришь гораздо меньше даже, чем ты готов заплатить, а, и они, естественно, понижают свою цену, и как-то мы приходим к с к среднему. Но это вот такой вот, э
Пинг-понг такой, да? Мгм. О. А как вот, ну, вы идёте на рынок, ну, вы же должны примерно понимать, сколько может стоить этот товар? Как вот, вы вас есть какое-то ощущение, какая цена, до какой вы можете сторговаться? Как это можно сделать?
Да. М. Ну тут, ну, естественно, у меня есть какие-то представления, но, мне кажется, вот эта вот игра именно договориться о скидке, мне кажется, с са сама, у, просто удовольствие от от торговли. То есть там не обяза Ну, на рынке ты там, я не знаю, ты не покупаешь там что-то вот прям, вот это же не не мебель, и не там, это там какие-нибудь сувениры или там, к ну, максимум может, ковер или какое-то, какая-то одежда.
Ну, вот. <chuckles> Слушайте, ну это прям интересно. Интересно. Мгм. Овощ а, ну, а в овощ А продукты? На продукты тоже можно торговаться?
Ну, вот по продуктам я, кстати, не торговалась, я не помню, а, что б я торговалась. А вот именно, ну, такие вот сувениры или вот одежда. А, вот на к как раз на Стене Плача, кстати. <laughs> Там есть Стена Плача, там очень такая интересная атмосфера.
Мгм. Интересно. М. <chuckles> Интересно, очень, вообще. А, то есть там какой-то рынок происходит, э, в выходные что ли? Или как?
Там, да, там одни, значит, молятся, а другие продают там Иисуса Христа, вот эти вот все сувениры, и на этом, м, деньги пытаются заработать. Там, конечно, сумасшедшая атмосфера.
<laughs> Интерес Обалдеть. Слушайте. Интересно. Ну, прям такое мне рассказали, <chuckles> я я про такое не слышала вообще. Я просто на рынке была, наверное, знаете, ещё по юности, когда я ездила за одеждой на рынок, и мы там переодевались, знаете, на картонке. Вот.
<laughs> Но и там ты видишь же, да. А, да? Ага. Мгм. Да, я бы познай такие, это ни У нас их называлось ки китайка, потому что из Китая завозили вещи.
Ну да, также называлась- китайка. Да, ну мы прям тогда в магазинах не было, мне кажется, то ли ассортимент, или там дороже сильно было, и вот туда е едешь, на улицу т холодина, а ты там переодеваешься на картонке, меряешь там какие-нибудь джинсы. Или обувь какую-нибудь. Но там торговались.
Ага. Да. Мгм. Да. Ну, вот, да. Оттуда, кстати, да, там очень сильно торговались. М, вам нравился этот процесс вообще?
Ой, я нь и честно говоря не помню, но у меня как-то нет такого, знаете, что я должна обязательно скидку попросить. Ну, вот. Но плюс-минус я понимаю, что я, наверное, буду торговаться тогда, когда, ну, вижу, что цена, например, завышена, чем вот там, например, по рынку. Вот. Как-то так.
Мгм. А. Ну, то есть вы как бы исследовали изначально вопрос, э, прямо серьёзно подходили?
Ну, тогда-то, нет, когда вот мы на рынок ходили, нет, но если сейчас, например, буду покупать что-то, м, например, на маркетплейсе, да, когда я покупаю что-то бэушное, например, я посмотрю, сколько это новое стоит, за сколько продают.
Ну.
Вот. Я проведу такой анализ. <chuckles> Ну, а вы не покуп
Ага. Ну, вы очень так серьёзно относитесь, конечно, к делу.
Ну, это не я бы не сказала, что это серьёзно. Просто, знаете, есть такие люди, которые вот всегда на всю скидку просят. Вот как бы мне сложно просить, мне как будто как неудобно.
Ну Эм, да, но это зависит, вот для меня это зависит от места. Понятно, что я там вот, если просто какой-то магазин, да, э, панег я не буду там скидку просить, потому что там как бы не располагает, вот. А если это именно рынок, и ты видишь, что этот человек, эм, ну, он сам контролирует эту цену. И если ты видишь как бы в в его лице ш немножечко капельку сомнения, что <laughs> вот как бы и начинать. <chuckles> Да.
Ага. <chuckles> Мгм. Мгм. <chuckles> <laughs> Такой психоанализ надо, да, провести? Такой подошёл к продавцу, посмотрел. Если он
Да. Но опять же, если тоже культура позволяет. То есть, я знаю, что вот страны Ближнего Востока, там, Турция, они очень это сами любят, и они с часто выставляют цену, уже учитывая, что ты с ними маленько поторгуешься, поэтому.
Мгм. Ну да, да. Так это вот получается, мы как раз таки с вами сейчас говорим о разнице, да? Что рынок, он подразумевает себе скин скидку потом, ну, на рынке ты как бы можешь торговаться, в магазине вроде как. Ну, хотя в магазине, знаете, а если магазин принадлежит, вот я помню, у нас были там в России магазины, где продавали овощи, фрукты, и там собственник продавал. Ты мог там даже поторговаться, но он тебе делал как-то общую скидку на весь товар. Когда ты в общем берёшь, он тебе делал скидку какую-то общую. Ты спрашивал там: "А может быть вы там сделаете скидку?" И он там делал скидку. Вот.
Мгм. Да. Да. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. А, ну тогда, тогда это уже тоже если ви ну, я думаю, что в Израиле, да, на самом деле, вот щас вы рассказали, я вспомнила, а, что, да, действительно был хозяин магазина, и он мог сделать скидку. Но тогда это открывает дверь к торговле. То есть, как только ты понимаешь, что человек контролирует цену. <laughs>
Вам встречалось такое? <chuckles> Мгм. Мгм. Тогда сразу ты понимаешь: "Так, мой человек, сейчас я буду с ним торговаться."
Да. <chuckles> Ну, может, не в этот раз, потому что в этот раз он сделал скидку, чтобы ты пришёл ещё раз. Естественно, в следующий раз, когда ты приходишь, ты уже начинаешь типа <laughs>
Всё, уже сразу знаешь, да, что здесь уже согласны торговаться, я буду торговаться. А сколько вот, э э, ну, п по времени занимает вот, э, вот эта торговля? Ну, как ты приходишь, это рынок, да, ты что-то выбрал? А какое самое длинное время было, например, у вас, ам, когда вы торговались о скидке? Сколько это могло времени занять? Прям мне интересно узнать.
Мгм. Да. Мгм. М, ну, зависит. Зависит от того, насколько мне хочется этой вещи, ну, и насколько у меня деньги есть. Эм, то есть было такое, что и ну, и это и прямо из детства сейчас, про Китайку мы говорим. Допустим, ну, там у меня там не было там много денег, а и хо из хочется там какую-то кофточку, да, и вот и получ а продавцу хочется продать, ну вот, и там начинается: "Ну всё, я не могу это себе позволить, я ухожу". И вот продавец тебя догоняет и говорит: "Ну ладно ладно, а, бери, вот". <laughs> Вот до такого. Ну, там, мгм.
Ага, давайте, например, интересно. Мгм. Понимаю. Ага. Ага. <chuckles> Я, кстати, помню такое, помню. Когда ты что-то померил или просто посмотрел, но ты хочешь ещё посмотреть, что у других висит. И ты просто хочешь пройтись, ты ещё не определился, а он уже за тобой бежит такой: "Да, бери бери бери, я вот делаю скидку, <chuckles> чтобы ты никуда не ушёл дальше". Но мне кажется, это происходит в тех случаях, когда он знает, что там дальше есть дешевле, мне кажется. Как вы думаете?
Ага. М. Да. Мгм. Да, да. М, ну, может быть. Я, кстати, никогда с этой з точки зрения не смотрела. Но скорее всего, да, да. А
Но они же как-то мониторят, наверно, цены друг у друга. Э, плюс минус же они понимают, что это там за столько продаётся, за столько. <chuckles>
М. Ну, ну, наверное. Ну, это, мне кажется, тоже очень сложно оценить. Эм.
А вы помните какой-то вот самый удачный опыт торга? Что вам помогло добиться скидки? Что-то вы купили прям очень выгодно.
О. Ну, я прям ну такого я, конечно, ну, не вспомню. Я уже, кстати, и, ну, вот мой самый удачный опыт торга это всегда моя зарплата вот. <laughs> Тут торги идут прям. <laughs>
Аха, да? Интересно.
Да. М. Да, да, это не ски это не скидка, естественно. Вот, а вот так, чтобы прямо, м, у меня нету.
Интересно. Но это не скидка всё-таки. Зарплата это не скидка. Но неп не помните, да, такого? М.
Нет, а вот в вы помните?
Ой, ну, из последнего, наверно, я не знаю, был ли у меня какой-то, например, удачный опыт. Но, неудачный точно был. <chuckles>
Мгм. <laughs> Ага.
Ну, я пыталась там 10 долларов скостить, но не получилось. Но, в принципе, наверно, а, я там изначально уже онлайн, я договорилась о скидке, наверно, может быть, там долларов 15. Я посмотрела, я написала человеку, у него на н да, онлайн, и я п я подума покупала Paddle Board, мне нужен был второй для семьи, 1 у меня уже был, и я посмотрела тот, который был, а, там выложен в объявлении, посмотрела сколько он стоит, новый стоит 150.
М. Мгм. Онлайн? Ага. Мгм. Ага.
Вот, ну, а у него помо стоял с сто двадцать, но я не вру, значит я 20 долларов скинула. Я ему написала, что я заберу за 100, но так как, а, новый стоит вообще 150, как бы, ну, 120 типа не подходит. Он он написал "окей" человек. И когда я приехала н на место забирать, я хотела ещё 10 долларов скинуть. Но он уже ни в какую. То есть, если бы я, наверно, сразу
Мгм. Ну да. Мгм. И это он за сто да сто сто двадцать продал уже не новый?
Не новый, то есть, з я за 100 купила. Но он в хорошем состоянии. Я за 100 купила, да. Он в хорошем с я не знаю, почему-то у нас здесь такая история, что у нас их почему-то здесь дорого продают, хотя они новые, там по акции можно там купить за 150. Просто нам тогда приспичило, и нам нужен был. Я, в принципе, понимала, ну, скидка 50 долларов. Ну, разница от нового, да, новый там ещё надо ждать, плюс там ещё какой-то налог добавится. А здесь я заберу сейчас, и мне он сейчас как бы нужен. Ну и в принципе, он в хорошем состоянии. Он прям, ну, ем ему 2 месяца, человек, н ну, видно по нему, что им им не пользовались практически. Но для меня это скидка вот была. <chuckles>
Мгм. А, за столки. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, ну да. Мгм. Ага, понимаю. Ну да, да-да, но не, это 100 % скидка. Да.
Вот поэтому я- да, я вот так вот мониторю, конечно, если покупаю что-то на маркетплейсе- я смотрю. Я не знаю, у вас как, вот вы берёте что-то с маркетплейса, что-то б/ушное. Есть у вас?
Мгм. Ну бэушный, да, вот я сейчас тоже вспомнила про эту тему, да, тут тоже была у меня торговля. Ам, ну, тут эт я очень маленькие вещи какие-то мелкие покупала. То есть, например, вот эту сушилку для белья я решила купить с рук, потому что, ну, это даже больше не для денег, просто как, типа, а, как это, ну, что типа дружелюбен ка к окружающей среде. <chuckles> Тут это считается.
Что покупали вы, последний раз? Мгм. Ага. Ну, чтобы. Ну да. Ну нет, ну, тут и дружелюбность к окружающей среде, мне кажется, 100 %. Ну, и плюс, а зачем, ну, переплачивать? Эту вещь либо на помойку выкинут, либо вы её купите. Ну, как. Я тоже так придерживаюсь.
Мгм. Ну да, вот да, да. Вот. Ну а по цене я не помню, чтобы я торговалась, но там и цена не была такая, чтобы торговаться. Там что-то буквально 10. Мгм.
А я вспомнила историю, я вспомнила историю, как мы покупали диван. Мы поехали с мужем покупать диван, и как-то муж у меня так сходу, мы приехали диван посмотрели, он как-то так сходу там, ам, может быть, э э, минус 100 долларов, и так мужчина так сразу согласился, я такая: "Ничего себе". <chuckles> Я просто не успела даже среагировать.
Ага. Мгм. А это, а это с рук тож окей окей.
Ну, то есть, он он п просто сразу такой: "М, а вы там сделаете скидку 100 долларов?" А мужчина такой: "Да". Я такая: "Да? А что так можно было? Так быстро?"
Мгм. <laughs> Н-да.
Я просто обалдела, как он быстро это сделал машинально, муж мой. И мужчина согласился. Я такая думаю: "Ну, классно". Пусть там, а, у нас здесь мебель очень дорогая. Знаете она
Мгм. Ага. Мгм.
диван какой-нибудь более-менее хороший минимум стоит новый 1 000 долларов. В "Икее".
М, ну да. Ага, ну ну я тоже слышала, что тут тоже, м, тут в Германии тоже покупают с рук, и там можно очень хорошие вещи покупай купить там буквально в полцены. <chuckles> Вот.
Ну, диваны, я вам так скажу, не то, чтобы в полцены продают, но продают по хорошей цене, потому как они сами по себе дорого стоят, поэтому скидку сильно не делают. Мы купили прям диван хороший, и он там стоил 500 и 100 долларов скидка. Мне кажется, это прям вообще. То есть, а новый такой, наверно, стоит там 1 800 диван. Вот такой вот. Ну, он бэушный понятно, но он был в хорошем состоянии. Вот. И мы ещё на своей машине его увезли потом. Мужчина такой говорил: "А как вы повезёте?" А у нас KIA Sportage. Он такой: "А как вы повезёте?" А диван такой расцепляется, знаете, он угловой расцепляется в середине. И мы одну часть в машину положили сзади, а вторую часть на крышу и примотали стропами. И так и поехали. А нам 10 минут до дома было ехать. Он такой: "А что, так можно было?" Мы говорим: "Ну да". Он прям очень удивился, что мы приехали просто на легковушке, да, и забрали таким образом диван. Я говорю: "Ну, вот".
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. А, ну вот, да, да. Мгм. Ну да. Да. Ага. Ага. Мгм. Да. А. Ага. Ага. <laughs> Да, да. Мгм. Ага, ну да, ну ну как бы я понимаю, что вот, кстати, вот как раз покупаешь когда бэушные вещи, особенно такие большие, одна из таких частей, что это надо же довести как-то. А вот поэтому цель вот я просто помню, м-да, хотела переезжать, меня я по продавала там тоже свои какие-то большие вещи, и это был там холодильник и там что-то ещё. Да, мне нужно было. Поэтому я была очень если мне кто-то там бы сказал там меньше там, не знаю, на 50 евро, я бы даже, ну, вообще не сомневалась, потому что они сами бы вывезли.
Ну. Мгм. Мгм, да да есть такой момент. Ну, то есть вам нужно было продать это всё, да? Правильно? Ну, то есть, э, да, перевозить перевозить это всё, да, это тяжелее, чем это вот я понимаю, кстати. Ну, слушайте, классная история. Мне прям очень понравилось про, м, <smacks lips> что в Израиле все торгуются. <chuckles> Это интересный опыт, я о таком не знала. Ко мне-то как-то
Мгм. Да. <laughs> <laughs> Да. Да. Но было интересно тоже вспомнить. И, кстати, что вы тоже у вас был опыт с Китайкой. Мне кажется, всё-таки вот этот опы опыт торговли, который я потом в Израиле применяла, он всё-таки вот там кроется. Да.
<laughs> Конечно, мы все, видимо, через этот опыт прошли, если мы плюс-минус там в в одно время жили, вот эта вот Китайка. Я просто потом помню, что я, когда уже появились какие-то магазины, перестала туда ездить. Но о скидке, я считаю, в принципе можно спрашивать. Даже, знаете, в магазине, кстати, я вспомнила, что как-то мы что-то покупали, тоже мебель, что ли, мы заказывали в магазине, и там мы спрашивали скидку, есть ли возможность какая-то скидки. И у них есть там возможность, э, какую-то небольшую хотя бы сделать. Можно даже скидка там на доставку или ещё что-то, есть такой момент.
Да. Мгм. Мгм. Да, окей. Мгм. М. Ага, ну то есть стоит всё-таки спрашивать.
Ну, мне так кажется, что да, вы ин дак спросите, в лоб же никто не даст за вопрос. <laughs>
<laughs> Да.
Даду ну, спросил, а там уже знаете, как повезёт. Ну, получится скидка- окей. Не получится- ничего страшного. Но не так уж, что, знаете, там за грудки трясти <chuckles> человека.
Мгм. <laughs>
И и стоять. "Без скидки не уйду." <laughs>
Ну ладно. Да, ну хорошо будь буду знать, да. Да, спасибо вам тоже.
Ой, спасибо вам за ваш опыт, очень интересно было.